يطوّر من نَفْسه، يطوّر من نَفْسه الأول وي ويأمِّن نَفْسه تمامًا إنه هو واثق من نَفْسه جدًا، قدر يمسك الاتنين مع بعض ما فيش مشكلة خالص يك يتعامل لحد ما يستقر في واحدة فيهم، ما قدرش يبقى يسيب القديمة لو هي مش عاجباه ويروح للجديدة لو هي عاجباه ج ليه؟ مش كل البني آدمين مش كل الناس تقدر تدّي في نفس الشَكل ده أو تقدر تتعامل بهذا المُنطلق أنت فاهمني إزاي؟ في واحد يقول لك لأ يا عم ما أنا كفاية عليّا واحدة أنا مش أو ما أقدرش.
تمام. إمم. إمم. آه، آه. ما أنا كنت لسّه هسألك برضه، أنت بالنسبة لك أيوه، أيوه، أنا فاهمَك. آآ عشان كده كنت لسّه هسألك أنت بقى بالنسبة لك عملت الاتنين دول إزاي وفي نفس الوقت حافظت على يعني أُسرتك والعلاقة وراحتك والكلام ده، احكِ لي بقى عنّك أنت شوية؟
بُص بُص، ال ال الفترة اللي عملت فيها دي كده، أنا ضحّيت بحاجات كتير جدًا، بس ك بس صَبرت صَبرت ولقيت. أنا ضحّيت إيه، ضحّيت بشوية راحة، ضحّيت بشوية نوم، لكن ما ضحّيتش ببيتي، ما ضحّيتش بأُسرتي. أنا ساندوني، وقفوا معايا وساعدوني لإن هم كانوا عارفين أنا عايز أعمل إيه، لكن بعد كده اتفتحت ليّا أبواب كتيرة واتفتحت ليّا حاجات كتيرة جدًا وأمّا سِبت الشُغل أو رُحت الشُغل جديد، قالوا لي:" فعلًا، كان يستحق المُغامرة."
آه. شُفت بقى، إيه بقى هي التضحيّات بقى؟ آه. تمام. آه. تمام. يعني حاجة حسّيت اللي أنت فعلًا خدت خطوة حلوة.
فأنا أنا أ ال يا آآ يا صديقي ال الموقف مدروس، الموقف مدروس. و ما أهو أنت ما تنقلش وما تعملش إلّا ما يكون الموقف مدروس. موقفك مدروس ومتأكد منّه، ابدأ ج عايز آآ يعني آآ اع توكّل وع و وخُد النيّة كده وسمّي وروح اتوكّل على الله، بس ما تفقدش اللي كان في إيديك. عندك شَغَف ما تضيّعش نَفْسك، عندَك شَغَف خلّيك، أنا قُلت لك إيه، عندَك طموح وتقدر تتحكِّم فيه وتعمل كنترول على كل شيء وت وت وتنمّي نفسَك وما تخسرش اتعامل. طب ت أنت خايف ومن النوع اللي بيقلَق وهاخسر ده والّا لأ، أنا لو رُحت هنا هابهدل الدُنيا أنا ما أعرفش أنا مش عارف إيه، خلَيك زي ما أنت في المنطقة الدافية أنت فاهمني؟
تمام. تمام. إمم. تمام. طيب عايز أسألك على حاجة بقى، الفترة الزمنية اللي أنت ممكن تدوّر فيها على شَغَفك، آآ بالنسبة لك إمتى؟
اتفضّل.